А, ну, а начну с того, наверное, что всё-таки, а как было в детстве и как сейчас, э, это совершенно разное и очень много чего изменилось. А, вот, допустим, э, в детстве мне казалось всё, э, вот это волшебным, когда мы собирались, э, за за столом всей семьёй. Э, на самом деле мы собирались не очень часто, в основном, ну, только какие-то праздники были, и поэтому, когда не так часто, это реально вот было волшебно, знаешь, это такое предвкушение было. А бабушка
Мгм. Так, например? Мгм. Ага. Так. Мгм. Это какой-то детский период.
да, да, да, именно в детстве.
Мгм. Мгм.
А у меня бабушка вообще очень вкусно готовила. К нам даже и соседи, а, помню, приходили в гости, не только родственника, и соседи, и все всегда восхищались, э, бабушкиной едой. То есть, э, ну, она шикарна, реально, вот шикарна. У меня воспоминания просто, м, бомбезные, так сказать.
Ага. Понятно. Мгм. Так. Мгм. Ну, а были какие-то блюда особенно, которые вот именно тебе нравились? То есть не только родственникам? Мгм.
М, которые мне нравились? Честно, мне нравилось всё, э, что делала бабушка. Но вот почему-то больше всего я запомнила но это не праздничное. Праздничное всегда были какие-то салаты, там картошка, там пюрешка, котлеты там с подливочкой, м. А я вот очень любила, э, коржи. Мне бабушка пекла, э, коржи такие внутри с сыром. М, боже, они были на дрожжах, были такие, э, наверно, сантиметров 5, да, о очень пышные сантиметров 5, а может, и больше высотой. И вот помню
Мгм. Так. Мгм. Ну, просто блюда, да, мгм. Мгм. Так. Ага. Так. Мгм. Пышные. Мгм. Мгм. Ну, то есть, а бабушке помогал кто-то то или это просто она только одна делала? То есть мгм.
Это бабушка только сама делала, она вообще, э, говорила, что не нужно ей помогать, а потому что, м, мы ещё вырастем, да, и у нас будет ещё свои обязанности и куча куча забот, а пока мы дети, мы должны наслаждаться своим детством, а не зависать на кухне.
Мгм. Ага. Только мешать. Мгм. Ага. Так.